Oke, tapi kalau misalnya dari sisi ini nih Kak, dari dari sisi gender nih, eee eee, Kakak itu lebih susah nolak perempuan, apa susah nolak laki-laki nih?
Hmm. <chuckles> Ah buat Kakak karena Kakak ngomong-ngomong begitu bener, Kak. Lebih susah nolak temen yang cewek, Kak, daripada roto kok temen cowok, ah, peduli amat, Kak, kok temen cewek itu susah.
Heeh. Heeh. Oh, gitu ya, iya iya iya, betul sih ya, rasanya, eee, beda gitu, kalau perempuan mungkin karena kan dia, ak kita ngerasanya dia itu makhluk lemah gitu ya. jadi, kalau dia minta tol oh, nggak? Nggak sole oke oke oke oke oke.
Oh oh, nggak sampe kayak gitu sih, Kak. <laughs> Cuman, ya beda aja sih, kalo cowok ngerasanya ya, "Ah, cowok mah mandiri lah," maksudnya lebih mandiri gitu, Kak, heeh. Na tapi beberapa temen cewekku juga sih mandiri sih, Kak, cuman kalo yang bener-bener ini, pinter ngerayu, e nah, itu yang susah kalo Kak. <laughs> "Eh, tolong bantuin bikin PR dong," nah seperti itu, Kak. <chuckles>
Ya. O Oh, iya iya. Padahal kalau PR mah da, itu mah nilai masing-masing ya, <chuckles> nggak ngaruh sama pertemanan gitu ya. <chuckles>
Nah, itu yang pinter memanfaatkan tuh, Kak. <laughs>
Oh. Nah, berarti Kakaknya jangan mau dimanfaatkan dong, gitu. <chuckles>
Iya, kalo dipikir-pikir, "Kenapa dulu mau ya?" <chuckles> Kalo dipikir-pikir dulu. Ya, itu masih masa zaman-zaman SMP, SMA sih, Kak. <chuckles>
Oh, gitu ya, oke. Tapi emang ini ya, eee, kalimat tidak itu memang sesuatu hal yang, eee, jadi budaya di Indonesia, atau memang tergantung dari didikan dari keluarga tuh, Kak?
Mmm, kalau kata tidak itu, sebetulnya ya ada pengaruh didikan keluarga juga sih, Kak, ya. Tapi ya aku belajar sih, Kak, kalau udah sampai batas tertentu, aku berprinsip kalau aku bisa tolong, aku tolong sih, Kak, sem untuk sekarang. Tapi kalau udah sampai batasan-batasan tertentu aku ngerasa, "Yah, udah cukup ya aku bantu ya," eee, tapi dia tetep masih ma masih maksa, akhirnya aku jadi menjauh, Kak, kalau udah kayak gitu. Karena
Hmm. Mmm. Hmm.
jadinya gak baik untuk kesehatan mentalku, Kak, ya, dan aku tidak punya waktu untuk si yang seharusnya aku bisa udah fokus untuk mengerjakan pekerjaan, atau hal-hal yang harus aku kerjakan. Tapi karena dia minta bantuanku, akibatnya aku jadi tidak mengerjakan yang, eee, harus aku kerjakan, malah mengerjakan yang harus dia kerjakan jadinya, atau dia tidak bisa menghadirinya, eee, harus aku yang datang, seperti itu sih, Kak.
Oke.

Kak, jadi kan kalau dalam, eee, komunikasi atau hubungan dengan orang gitu ya, Kak, kadang-kadang kan, eee, kita juga harus bermain nih di perasaan, tapi kan gak setiap kali, eee, kita ngobrol itu perasaan kita harus didahulukan gitu kan, Kak. Nah kadang-kadang tuh agak susah memang nih untuk ngomong tidak ke orang lain, gitu ya, ketika kita ditanyakan sesuatu atau diajak oleh orang lain. Nah kalau Kakak sendiri nih pernah gak ngerasa susah tuh untuk bilang tidak ke orang lain?
Wa iya pernah banget sih, Kak, terutama waktu kerja sih, Kak, apalagi baru mas pertama kali masuk kerja di sebuah kantor nih, Kak. <laughs>
Oh, kenapa tuh?